なんかですね、やっぱり仕事が忙しくなってきてて、なかなかこうワークライフバランスっていうんですかね、なんかその辺が本当にもう全くうまくいっていないっていうのが、こうやっぱ自覚としてあって、ま、転職うん、転職したいなと思ってるんです。で、だけど、やっぱりちょっとどんなタイミングで、いつこう上司とかにですね、そういったことを言ったらいいか、ちょっと悩んでて、ちょっとお話聞いていただいたり、なんかね、アドバイスもいただけたりしますかね？
はい。 はい。 それは大変ですね。え。 ああ。 はい。 はい。 分かりました。どうぞお話しして、続けてください。
うん。あのですね、もともと、ちょっと、ま、5、 6年先には辞めようかなって、あの、思ってはいたんですよね。もと…
なるほど、はい。
としては。だけど、本当に最近めっちゃくちゃ忙しくて、ほんとに、あの、2時3時まで会議がある時が。
はい。 あら、ら、ら、ら、それは大変ですね。
ま、ちょっとね、それはイレギュラーで色々ね、あの、システム障害とかがあって、そのね、あの、決める会議とかだったんで、ま、仕方はあるんですけど、とにかく結構あと連絡が頻繁に来たり、そもそも残業もね、常態化してるみたいな感…
ああ。 はい。 はい。 ああ、それは大変ですね。うーん。
うーん、あの、お給料は悪くないんですけど、ん、ちょっとそのこのままの給料でいて5、6年先に辞めて貯まるお金と、今辞めて、ま、ちょっとね、給与ダウンになってもいいから、もうちょっとこう早く帰れたり、夜中の会議とかがない会社がいいなって思って。うん、ちょっとそれをきっかけにして、退職時期を早めたいなっていうのが元々だったんですよね。
はい。 はい。 あい、会社に、ああ。 なるほど。やっぱり時間的な余裕って生きていく上でワークライフバランス的にも大事ですよね。
うーん、そうですね。私、もともとあんまり残業が多くてもそんな風に思ってなかったんですけど、やっぱりちょっと決定的になったのが、やっぱこうちゅうん、何て言うんでしょう、休みの日とかでも連絡来るとか、やっぱりそのせめて終電までにして欲しいというかですね、そこを超えられちゃった部分っていうのが、やっぱこう体調とかにも少し影響が出てきちゃって、なんで
はい。 はい。 ああ。 なるほど。 ええ。 それはもう尚更ですね。
そうなんですよね。だからあの、あんまりよく眠れない日が続いてるとか、あと、なんか、JR で会社行ってるんですけど、ただその窓の外をぼーっと見て会社に行く電車で、ちょっと、こう目が潤むっていうか、こう泣く寸前みたいになって。
はい。 はい。 ああ、それはそれはちょっと、うん、危険な状態に入りつつありますね。
で、やっぱりそういう状態って、ね。「まずい」っていうのはちょっと知識として、ネットの知識ですけどあったので、あ、これは5、6年とか言ってたらちょっと一生付き合わなきゃびょいけない病気に罹っちゃうかもしれないという思いがやっぱ出てきて、だからちょっと、うーん、今、年末前なんで来年の3月ぐらいを目途に辞めたいって言いたいなとは思いつつ、ちょっといつ言おう、いつ言おうってこう、ま、ドキドキしてるっていうか、緊張しちゃっていつがいいかなが決めらんないんですよね。
はい。 はい。はい。 うーん。 はい。 なるほど。 ええ。ただやっぱりそのメンタルヘルスの面に影響が出てきてるようであれば、なるべく早く伝える必要性もありますよね。
うん、そうですね。だから、ま、ちょっとそのメンタルヘルス的な、あの、いわゆる「この会社で頑張る」のを継続するなら、病院行って診断書もらってだと思うんですけど、個人的にはちょっと次の会社に影響が出るのが嫌ですし、うん。だから、そこは、ま、ちょっと、ま、あと数ヶ月って思えば、ま、一旦置いておいて、普通に、うん、ちょっと前向きな感じで、あの、ま、転職するとは言えないんで、まあちょっと「色々事情があって、家庭の事情とかで辞めたいんです」っていう形を伝えて、っていうのは考えてるんですよね。
はい。 はい。 あ、はい。 そうですね。うん。 はい。 はい。 はい。 ああ、今その上司の方との関係はどんな状態なんでしょうか？
あ、そうですね。あの2週間に1回ワンオンワンのミーティングでお時間をいただいたりとか、もともとあの、そうですね、関係性は全然悪くなくて、あの今の部署にこう人事異動で5年前ぐらいに来たんですけど、その時その上司が前の部署から、いわゆる引っこ抜いたみたいな感じで、元々の関係性はそんな全然悪くなくて、結構カジュアルにも話せたりするんですよね。
はい。 はい。 はい。 なるほどなるほど。 はい。 あ、じゃあ、もともと上司の方とは、信頼関係ができてるわけですね。
うん、だと思うんですよね。だから、まあ、なるべく早めにちょうど年末ですし、あの言った方がいいのかなと思いつつ、だから残りのワンオンワンが2回ぐらいなので、どこで言うのか、もしくは別に時間取るとちょっと仰々しいかなとかも、ん、なんかいつもこう頭の中で右往左往するような感じがあるんですよね。
はい。 はい。 なるほど。上司の方と人間関係ができてるんであれば、まず100%確率に引き留めがあると思うんですよね。
留めですか。うーん。確かに。ま、自分が、ね。自分も中間管理職なんで部下が辞めるってなったら、あの、ちょっと急に親身になってですね、あの、まあ、その人が抜けたらって思うと、やっぱり引き留めは自分もすると思うんで、確かにそれはあるかもしれないですね。私が役立ててたらですけどね。うん。
ええ。 はい。 はい。<chuckles> そうですね。そうすると多分ですね、一番スムーズに、もう絶対辞めるって決めた上でスムーズに済ませるんであれば、まずワンオンワンとは別に時間を取ってもらう。覚悟を決めてもらうしかないですよね、まずはね。
うーん、なるほど。なんかワンオンワンだと確かに、うーん、何て言うんでしょう、上司、自分もね、部下に対してワンオンワンやってるんで分かるので、なんでしょう、こう、お悩み相談室っていうか、なんとなくカジュアルな雰囲気っていうか、ただコミュニケーションするだけみたいな目的意識で参加してるので、いきなりそこにこう、ね、爆弾みたいなものを投下するみたいな感じで言っちゃうと、上司もちょっと面食らっちゃうかもしれないので、あの、ちょっと、あの、何でしょう、お話があるんですっていうのは事前にチャットで言っといて、ね、ちょっと30分ぐらい押さえるみたいな方法とかも良さそうかなって、今お話ししてて思いました。
はい。 そうですね。うん。 に、なりますからね。 はい。 うん。はい。 はい。 はい。 はい。 ええ、おそらくそのほうがですね、あの、一番いいのは一身上の都合の話でっていうのがという風にストレートに伝えちゃうのがいいと思います。
うん。一身上の都合ですね。ま、家庭の事情っていうのも、ま、うちの母がちょっと介護が必要だったりもするんで、嘘ではない、嘘は絶対良くないと思っているのでうーん、だから、ま、その辺を言ったりとかはありかなとは思うんですよね。
はい。 ありですね、うん。 はい。はい。 あ、そうですね。うん。 うん。 そうですね。あとは、もう、ほんとに、あの、先方が引き止めにくい理由を作ることですよね、そういう介護とかで。
ああ、確かにそうですね。あの、もう、ま、自分も、あの、ね、中間管理職やってるんで分かるんですけど、転職とかを理由にストレートで言ってしまうと「競合に行くの？」みたいな話とか「それは禁止されてます」みたいな話とか、じゃ、あの、「次のボーナス上げるからさ」とか、そういう話を進めているっていうのは、事例として自分も聞いたりしてるので、うんうん、あの「職場環境を良くするよ」とかね、いうこともあったりするんで、確かに、ちょっと、それ系だと引き止められやすい感じはするんで、介護をとかを話に出した方が良さそうですかね。
うん。 そうですね。 はい。はい。 はい。 はい。 はい。 ですよね。 おそらぐその方が、話はスムーズだと思いますね。引き留めにくくなっちゃいますね。例えばそのその場で、かか、今まで、今お話しされてるような勤務時間上の問題とか、休日の問題とか解消するっていうお話が出たらどうされるんですか？
うん。 う。 ああ、そうですね。あの、多分、多分っていうか、うし確実に思うのは、他の部署と合併するとか、他の部署から人を人事異動で持ってくるとかしない限り、絶対解消しないと思うんですよね。だからうーん、だから多分、ちょっとそれが私が辞めたい3か月後、4か月後とかまでに、そこまでうまくいくかっていうと、結構、ちょそこそこの規模の会社なので、なかなか難しいんじゃないかなって思うと、やっぱり自分が、まあ、パッと抜けた方がいいのかなって気もするんですよね。
うん。 はい。 はい。 解消しませんか。 はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、そしたらもう先ほどのやっぱり介護を理由にして、えっと、なるべく早く伝えた方がいいですよね。いきなり介護しなければいけない状況になりましたってやっぱりちょっと不自然さがありますから。
うん。 うん。 うん。なるほど。
これ、このまま行くと何ヶ月後、例えば3か月後に介護に入らなければいけなくなるっていうのを、ストレートにお伝えするのが一番スムーズな気がしますね。
うん。 うん。 うーん、確かにそうですね。親の介護って自分も部下から言われたらなかなか、それってね、老人ホームにとか、ま、気軽に言えることではないのでうーん。うーん、そうですね。だから、ちょっとそれは良さそうですね。ちょっというん、それでちょっとさんうん？30分ぐらいちょっと時間いただくような感じで、ちょ、まあ、短く終わるかもしれないですけどって言っといて、うん、ちょっとお時間いただいてありがとうございますって言いつつ言うのが良さそうですかね。
言えませんね。家庭の事情になりますからね。 ええ。 はい。 はい。 はい。はい。 はい。で、ワンオンワンではなくて、別途時間持ってもらうことによって何か来るなっていう風にに意識させておくのも手だと思いますね。
うんうん。 うん。しかに、ちょっと心の準備というかですね、そういったものをしてもらったり。うーん、一応ね、同僚とかにはもうちょっと辞めるかもしんないみたいな話は、うーん、少しなんあの、同じ中間管理職のレイヤーで、昔から先輩の人がいて、その人にはちょっと相談はしたりしてるので、ま、いただいた話も聞いてもらって、どうかなっていうのは、ちょっと社内の人からも意見もらうのもいいですかね。
そうですね。うん。 はい。 はい。 はい。 ええ。 はい。 その方がいいと思いますね。組み立てを綺麗にしておけば、うん、スムーズに辞められそうな気がしますけどね。
そうですね。本当に、あの、ちょっと社会保険とか色々関係もあるので、あんまり、それ以降働くって、あんまししたくなかったので、うーん、ちょっと税金とかの関係で。だから、ちょっとうまく12月のボーナスももらいつつ、保険とか税金の関係もあるので、なるべくちょっとそこで辞めれるように上手く構築できるように頑張りたいなと思います。
いえ。 はい。 はい。ええ。 はい。 はい。 はい。ボーナスはもう支払いが決定した後の方がいいと思いますね。
ああ、確かに。
人によってはそこで報復をする人もいますからね、これほんとに。
うんうん。なるほど。それで言うと多分中旬を過ぎないと決定しないので。あ、そっか、ちょっとそれ忘れてました。中旬、早めはそうですけど、中旬で決定して、その後のやっぱ年末近い時かもしんないですね。うーん、わかります。
え。 ええ。 そうですね。 3か月程度余裕を取っておけば問題ないと思います。
そうですね。いや、ちょっと、今後転職するかをどうやって伝えるかすごく参考になりました。あの、アドバイスいただいてどうもありがとうございました。
どういたしまして、失礼いたします。
はい。失礼いたします。